Kariyerimde değişim noktası olmuştu. Otelden acentaya geçmiştim. Eee, kongreler düzenliyordum doktorlar için, yurt dışı kongreleri. Eee, güzel ama çok stresli bir işti, yani, ben artık böyle dayanamadım. Eee, gece gündüz, yani, hayatım yoktu hiçbir şekilde ve, eee, parası da çok büyük bir kazanç değildi. Yani, hani, o yüzden ı m başka bir şekilde yine otele döndüm. Yani, otelciliğe tekrar döndüm. Hı hı.
Hı hı. Hıı. Ha ha. Ha ha. A! Ne güzel aslında, hani Hı hı. A Hıı. Ha ha. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Ha, anladım. Aslında, hani, eee, basamak kaydetmiş gibi oldun ama daha çok seni yordu ve daha aslında kârlı olmadığını görünce hani kendi Hıı. He, e, tabii canım oz yanına kâr her türlü. Hı hı.
Aslında çok deneyim kazandım. Çünkü otelde, mesela, şöyle oluyor, sen tek bir yerden sorumlusun ama acentada çalışırsan eğer sen her yerden sorumlusun.
Hıı. Ha ha. Ha ha. Hıı. Ed dö ah. Ha ha.
İşte ulaşımından, eee, uçak biletine, eee, nerden nereye, hangi restorana gidecekten, işte, kongre merkezinin, işte, eee, üye olunması, para ödenmesi falan. Her şeyi, kalacak yeri.
Ha. O! Hı hı. Ha ha. Ha ha. Evet, ne güzel aslında, hani, deneyim katıyor, düşünme. Oh! Yani gerçekten. Hı hı. Ha ha.
Kahvaltı nerede olacak? Ya, böyle bir ya hani böyle tur rehberi gibisin, yani. Hem de böyle seyahat ediyordum, mesela.
Hıı. E sen de seyahat ediyorsun değil mi? Onlarla beraber tabii ki gidiyorsun her yere. Hıı. Hı hı.
Ben de gidiyordum grup lideri olarak ya da eee, ekipte, işte, ııı, patron vardı ya o gidiyordu ya da ben gidiyordum, yani, küçük bir şirketti.
Ha ha. Hıı. Hı hı. Aslında, sorumluluğu yüksek bir iş. Yani, sonuç olarak insanları memnuniyet zaten hani; "Hizmet sektörü çok zor." diye duyduk. Hani, yani, insanları memnun etmek çok zor bir şeyken hani senin böyle bir şey yapıyor olman gerçekten, hani, zor bir şey olsa gerek. Yani, eee, k ama hani senin şu andaki olduğun, hani, şu an seni sen yapan, aslında, şeyi etkilemiştir. Yani, daha pratik düşünme, daha böyle, hani, sorun çözücü olma konusunda keza. Hıı. Değil mi?
Hı hı. Evet. Evet, çok, yani, mesela <giggles> ben, mesela, eee, Şanghay'a gitmiştim ve, eee, benim ilk kongremdi, ilk organize ettiğim on üç kişilik bir doktora ekibiydi, mesela, eee, ve ilk defa, hani, ben şeye gitmiştim, nereye gitmiştim daha önce? Hong Kong'a gitmiştim ama Şanghay'a gitmemiştim, mesela.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. O! Hı hı. Ha ha. Hıı. Hı hı, hı hı. Hıı. Senin için de yeni bir yerdi aslında, orası yani.
Ve

Ne güzel. Ya, yani, her şeye bir tecrübe katıyor. Şimdi, tabii ki yurt içinde de yapmak birçok şey katıyor insana. Yurt dışı da, ya, yurt dışının tek şeyi, ya sen açık olacaksın ki insanlar, hani, i eee, açık olabilmek çok önemli, yani, bu tarz şeylere. İşte; "A, işte, ben yapamam." ya, işte; "Şöyle falan." bu çok böyle, ımm, aşırı stresli, yapamazsın, yani. Benim sadece benim sadece o zamanki durumum şöyleydi, yani, şahane harika ama ımm parası o kadar iyi değildi, mesela, maaşı. Onun, ya, normalde prim vermeleri gerekir falan, vermiyorlardı. Bir de
Hı hı. Hı hı. Doğru. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah, hah, hah. Aynen öyle. Yani. Hı hı. Hıı. Doğru. Hı hı. Hı hı. E, tabii, canım hani. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. He he, he Ya, aslında hani Hı hı. Hı hı. He, hani, i çektiğin aslında çileye değmiyordu bir bakıma, değil mi?
Evet, bir de çok şeydi, yani, zor zamanlar o zaman G20 zirvesi vardı, eee, Çin'de ve, eee, vize gerekiyordu, işte, eee, business vize alabiliyorsun Türk vatandaşları için Çin'e, eee, ve 1 gün böyle kendi kendilerine konsolosluğu kapatmışlardı. Yani, konsolosluk kapanmıştı böyle yarım gün, eee, ve bir doktorun vizesini ve grup lideriydi, alamamıştık ve sonra bir şekilde onu, eee, bir kontak bularak aldık o vizeyi ama, yani, ben böyle bayılacaktım. İnanamazsın, yani, "Ne" "yapacağım?" diye.
Hıı. He he, he he. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hıı. He he, he he. Hıı. Hani, ı zaten diyorsun. Bir de sen de gittin tam. Hı hı. Hadi ya. O! Hı hı. Hı hı. Hıı. Hadi ya. He he. He he, he he. Hıı. Heh, heh. Yani, hani, aslında, tabii ki haklısın, yani, sonuç olarak bir insanın vizesi yok. Hani, ortada bir sorun var ve hani senin çözmen bekleniyor. Çünkü evet, hani, hele bir de, hani, hatırı sayılır bir insanmış grupları, açıkçası. Es tabii ki de e diğer yetkili kontak da sensin oradaki. Yani, senin çözmen lazım bu s z durumu, aslında, iyi kötü. E, gerçekten, hani, aslında ama bu sana şu anda hayatta daha kısa yoldan böyle bir fikir üretmek, daha, hani, pratik düşünmeyi kattığına inanıyorum bence, açıkçası. Eee, peki mesela, hani, gelecekte böyle bir şey yapar mıydın, mesela? Ne bileyim, şu an yaşadığın yerde mesela böyle bir fırsat gelse yine kabul eder misin böyle bir de teklifi?
E, grup lideriydi yani. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, evet. Vallahi yapardım. Yapardım. Seyahat etmek için yapardım. <chuckles>
Hıı. Hı hı. <chuckles> Yani, aslında, evet, hani, ya, her zorluğun bir artı yanı var, aslında. Hani, sonuç olarak çok zorlanmışsın. Orada çok, hani, aslında çileli geçmiş ama sonuç olarak, mesela, Şanghay'ı görmüşsün, gitmediğin yerleri görmüşsün, açıkçası. Hani, e ben, mesela, oraları görmedim ve hani artık oraları görmüş bir insansın ki insan, bence, ömründe gezmesi lazım, değil mi, dünyayı iyi kötü, aslında.
Evet. Tabii, tabii, tabii. Hıı.

Ya şöyle oluyor, benim gördüğüm, şimdi ben Türkiye'den buraya geldim. Eee, ne kadar Türkiye'de istersen direktör ol ol hani bir işte, otelcilik ya da başka bir sektörde. Eee, yine de yurt dışı tecrübesini saymıyor. Yani senin yurt dışı tecrüben yok gibi görüyor. Eee
Hı hı. Hı. Hı hı. Ha ha. Hı hı. He he, he he. Hı hı. Hıı. Ha ha. Hıı.
Türkiye'de çalışmanın, ben yurt dışında pek bir avantajını açıkçası göremedim. Türkiye'de de yani yurt dışında staj yaptım mesela. Türkiye'de ilk işe başladığımda da, eee, yaptığım stajların hiçbir anlamı olmadığını ve her şeye Türkiye'de başlamam gerektiğini, yani böyle bir zıtlıklarla çok karşılaştım.
He he. He he. He, anladım. E Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. He. He he. Hadi ya. He, hani hep hani tersini bilirdik. Hani böyle yurt dışında eğitim almak, ne bileyim staj yapmak, çalışmak, çok artı yazar Türkiye'ye döndüğümüzde gibi böyle aklımda kalmış şehir efsanesi olarak ama hani şaşırdım sen böyle deyince.
Imm, yani benim şansıma herhâlde biraz öyle insanlar çıktı karşıma o dönemde. 2013 - 2012 falan o yıllardı. Eee, böyle biraz işte "Sen buradan işte bunu yaşamadın ki, Türkiye'yi görmedin ki, pazarı bilmiyorsun." falan hani, eee, bu gibi şeylerle karşılaştım.
Hı hı. Hıı. He he. Hı. Hı hı. He he. He. Hadi ya. Bir nevi mobbing aslında böyle yapmaları, yani hiç hoş bir şey değil sonuç olarak. Yani, eee, görmediysen de öğrenebilirsin yani sonuç olarak yani. Hı hı.
Evet, iş görüşmesinde bir de bunu, sö eee, bir de iş görüşmesinde bununla karşılaştım ve o yerle, bir daha çalışmadım zaten. Ya, teklif geldi ve kabul etmedim.
Hı. Hı hı. Hah hah. Ya en iyisi zaten, heh. Ya zaten çünkü girsen muhtemelen hani hem orada yükselmen zor olacaktı. Basamak çıkman zor olacaktı. Hani en başında zaten ön yargılı bir şekilde aslında sen oraya girmiş oldun. Aslında, hani zaten o Türkiye piyasasına hâkim değil diye geçecekti ama hani şu anda sen de Avrupa'ya gelmişsin. Ben de Avrupa'dayım keza. Hı hı. Hı.
Hımm, yok. Yok yok. Bir de yani çok bilindik bir oteldi. Hani, İstanbul'un böyle çok bilindik, turistik bir oteli yani herkesin bildiği bir yer ve çok şaşırmıştım. Ya, böyle bir yönetim şekli mesela beklemiyordum.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Yani enteresan. Hı hı. Hani çok uluslararası bir yer olsa gerek orası. Hani bilindik bir yerse açıkçası ama hani böyle bir yerel bir kafayla yapmaları çok mantıklı açıdan olmamış. Yani sanki bakkal yönetir gibi de maalesef ki olmaz bazı işler. Eee, peki mesela sen şimdi İspanya'da yaşadığını söyledin. Oraya işle mi gittin? Yani şu anda çalış çalışıyor musun orada?
Eee Tabii. Hı hı. Hı. Yok, eee, eşim benim Meksikalı. Meksika'dayım ben. Eee, eşim dolayısıyla geldim, evlilik dolayısıyla. Yani burada yaşamaya karar verdik.
Hı. Hı hı. He. Hı hı. A, ne güzel. Hıı. Aslında çok ciddi bir karar yani. Hani, Türkiye'de, hani böyle hani, Türkiye'yi bırakıp oradaki kariyeri, mesleği bırakıp hani sıfırdan bilmediğimiz bir yere gelmek, keza kendim için de, hani, ben de belirli miktar hani iş hayatında başlamıştım, çalışıyordum, düzenimi kurdum derken, hadi bir gideyim, bir çılgınlık yapalım dedim aslında ama hani, eee, hep gaz verdi, benden yaşça büyük, hani, amirlerim, memurlarım hani dediler ki git bak, hani kariyerinde zıplama olur, farklılık olur diye hani açıkçası. Eee, vallahi hani bir kere hani Avrupa'da yaşamanın verdiği bir şey var, insan üzerinde bir hani olgunluk veya yurt dışında yaşamanın verdiği bir böyle bir sorun çözme becerinin artıyor. Değil mi mesela? En basitinden pra pratik düşünmen gelişiyor diyebilirim, ne dersin?
Evet. Tabii. Hıı. <chuckles> Hı. Hı hı. Hı hı.